أكيد، أكيد. والله أنا ما فكّرتش في الموضوع ده. يعني أنا كان دايمًا آآ زي ما قُلت لك كده، ممكن أقعد شوية بعد ال الشُغل بنُص ساعة، ساعة، آآ أ أدعبِس فيها شوية، أتعلّم فيها شوية، ولكن ما جاش على بالي إن أنا أطلُب من حد من الزملا مساعدتي، آآ، إن هو يساعدني يعني وخصوصًا إن هم زي ما أنتِ قُلتِ فعلًا هم آه متقدّمين عنّي، و وتقريبًا بدأوا يستغنوا عن الTools القديمة، آآ بالTool دي، يعني تقريبًا كل التصاميم بتاعتهم وكل الشُغل بتاعتهم، يعني نقدر نقول بنسبة 90% بيعملوها على ال على الأدوات ال الجديدة دي. آه، فدي حاجة جميلة. إمم.
على الجديدة؟ طيب بنسبة كبيرة جدًا آه، كبيرة جدًا، توضّح لك أصلًا إن أكيد ال الTool الجديدة متميّزة في حاجة، فأنت ممكن مثلًا إن أنت تستغل
إنتاجيتهم أعلى بكتير، إنتاجيتهم بصراحة يعني أنا باقعد في التاسك طول اليوم، هم من ال ال الساعة 14:00 تقريبًا بيكونوا مخلّصين وقاعدين بقى يجيبوا أكل و و وقاعدين بيقضّوا يومهم يعني وأنا بابقى قاعد لسّه إيه، باحاول أطلّع المشاكل في ال في الdesign اللي أنا عامله وأعدّله وكده، فلأ هو الحق يتقال بصراحة هي هي خطيرة يعني الTool الجديدة دي.
طَب حلو جدًا. طَب ما ده شيء جميل جدًا، ليه ما نستغلّوش مثلًا في صالحك؟ يعني أنت ممكن كل يوم بَدَل ما أنت بتقعد ساعة في المكتب مثلًا تحاول مع نفسك، آآ، ليه ما تستغلّش الساعة دي وتقعدها مع حد آمم يعني ج متعلّم أكتر أو عارف عنها أكتر؟ هد هيوصّل لك أنت التعليم بشكل أسرع ولمّا تتعلّم من حد زميلك أو من حد امم، إن إنسان يعني غ مش مش كتاب أو مش مش حاجة guide يعني
آه، طبعًا في فَرْق، بالضبط، في فَرْق كتير إن هو يشرح لي ويوضّح لي آه وغير الصعب أسرع يعني هو هي هيسقُط ال الشرح بتاعه على على التاسك اللي عندي أو على التصميم اللي عندي، مش هيقعد بقى يشرح بشكل عام زي الكتاب، يقول لو عندك كذا تعمل كذا لأ، هو هيشوف الdesign اللي عندي إيه المشكلة اللي فيه أو هو المفروض يتعمل بأنهي شكل، وهيبدأ يشرح لي عليه، فده طبعًا هيكون أقرب لفهمي و وهيساعدني إن أنا أخلّص الdesign بَدَل ما أنا قاعد يعني آآ 4، 5 ساعات أشتغل فيه وهُم بيخلّصوه في ساعتين زمن، فال3 ساعات اللي هم فاضيينها دولة يقعدوا آه، يقعدوا معايا يشرحوها لي. بجد الفكرة دي جميلة.
أكيد هتكون هتستوعب أسرع. بالضبط. طَب حلوة أوي. أنت ممكن أصلًا الساعتين اللي هم بيشتغلوا فيهم ت تقعد معاهم، تشوف حد أنت واثق في دماغه أو واثق أكتر إن هو آمم يعني بيبقى دايمًا في في الشغل، حد أنت عارف إن هو مُميّز دونًا عن الباقي شوية، ممكن أنت تستغل ده وتقعد معاه يعني استغلال شريف يعني، بهدف التعليم.